Ja, ich bin mir tatsächlich auch sicher, ähm, dass sie das alles vermisst, so wie‘s damals war. Ähm, sie hat das auch schon sie ist also, sie ist jetzt nicht so 'n emotionaler Mensch, sie trägt nicht so ihr Herz auf der Zunge, sage ich mal, aber es kommt schon ab und zu durch, dass, äh, sie das schade findet, dass ich immer weg bin. Ähm, und, ähm, das kann schon gut sein, dass sie mich vermisst und das vielleicht nicht besser ausdrücken kann als in irgendwie ja Hinterfragen, also kritischem Hinterfragen und Kritik und, äh negative Kommentare und so. Aber es hat auch es macht halt auch die Freundschaft nicht besser und vielleicht sollte ich mit ihr da mal richt das habe ich halt noch nie gemacht. Ich habe noch nie so richtig mit ihr drüber geredet. Richtig.
Mal drüber zu sprechen wäre meine Frage äh, vielleicht mal zu sprechen und das halt wirklich gar nicht so als irgendwie Vorwurf, sondern
Mhm.

Ähm, ja, so, äh, zweimal, aber ich mache das ich lebe dieses Leben eigentlich schon seit meinem 19. Lebensjahr, also, direkt so nach'm Abi. Ähm, war ich in, äh, ja, 4 verschiedenen Ländern unterwegs, mal hier, mal da. Ähm, zwischendurch auch mal ganz im Süden Deutschlands und ich bin so aus Mittel, Norddeutschland. Also, da war schon die 1. Distanz, sage ich mal. Ähm, aber ja, so hat sich das dann immer weiter so hat sich das dann immer hingezogen, ja. <snorts>
Okay. Und, ähm, bist du dann jemand, der dann auch noch mal nach Hau zu seinem Zuhause fährt und seine Freunde noch besucht? Also habt ihr euch gesehen, deine Freundin und du oder ist es aufgrund von Jobs und den ganzen Unterwegssein eher schwierig?
Ähm, ja, also ich bin ich bin gar nicht so oft zu Hause. Ähm, und wenn ich dann mal zu Hause bin, dann äh, ja, dann, äh, passe ich schon drauf auf, dass ich sie auch sehe. Und, äh, da sage ich ihr auch dann vorher Bescheid: „Ich be komme dann und dann nach Hause.“ Wie gesagt, es ist nicht oft so der Fall, aber, ähm, schon so, dass es mir auch wichtig ist, sie zu sehen. Nur mittlerweile also, momentan bin ich tatsächlich mal zu Hause <chuckles> und, äh, ich habe sie immer noch nicht gesehen. Einfach weil auch von ihrer Seite da jetzt nicht wirklich so die Frage kommt: „Hey, wann sehen wir uns denn eigentlich?“ Und ich denke mir dann so: „Ganz ehrlich” Und die letzte das letzte Treffen war ganz komisch. Also, äh, ich war im Sommer zu Hause und es war ganz komisch. Sie hat mir fast schon ja, sie hat mich kritisiert für meinen Lebensstil, sage ich mal, ähm, dass ich mal hier, mal da bin und halt, ja, mich noch so 'n bisschen, ähm, selbst entdecke gerade. Und, äh, da hat sie mir fast schon so Vorwürfe gemacht. Also, das war 'n ganz, ganz, ganz merkwürdiges Treffen, wo ich mir auch so denke: „Okay, der zahlt auch nicht oder verbessert jetzt auch nicht diese Energie zwischen uns oder dieses Band.“ Ähm, ja, superschade.
Führt sie denn dann 'n komplett gegenteiligen Lebensstil wie du?
Mhm, ja, total. Also, so nach'm Abi direkt angefangen zu arbeiten, ist jetzt halt schon seit 6, 7 Jahren dabei und, äh, Schichtarbeit und, äh, sie hat ja auch mittlerweile schon einen festen Freund und, äh, Familienplanung und so weiter. Und da bin ich halt wirklich also so viel Kilometer von entfernt,, <laughs> ähm, mental, dass ich ich also, ich bin da halt ganz anders. So, ich, äh, prio ich habe andere Prioritäten momentan noch und, äh ja, ja.
Hm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, d jeder soll ja seine Prioritäten haben, aber natürlich Vorwürfe zu bekommen, ist nicht schön, fühlt sich auch nicht schön an. Glaubst du, sie hat das gemacht, weil sie vielleicht eigentlich deinen Lebensstil beneidet? Das klingt ja erst mal so nach Freiheit, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Mhm.